E, ben son zamanlarda, eee, dikkatimin sürekli dağıldığını fark ediyorum ve, eee, biraz bu konunun üzerine düşündüğümde aslında sosyal medya ve telefon nedeniyle olduğunu fark ettim. Yani, emm, sürekli dikkatim dağılıyor, odak sürem çok düşüyor, eee, ve hani, sosyal medya ve telefonun etrafımda olması, eee, bir şekilde uzaklaştırsam bile hani, aklımın hep orada olmasından çok rahatsızım aslında ve bunu değiştirmek istiyorum. Ne yapabilirim?
Anlıyorum. Evet. Iıı, çok haklısın aslında son zamanlarda herkesin, ııı, hatta, ııı, çocuklara kadar indi bu durum, eee, yaşadığı bir problem. Eee, bir şekilde artık bağımlılık hâline geldi, eee, sosyal medya ve telefon hani, kimsenin elinden düşmüyor. Eee, peki gün içinde ekranı ne amaçla kullanıyorsun? Hani, onu öğrenebilir miyim?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Yani, telefonu tamamen keyfi kullanıyorum açıkçası. Tabii iletişim d de var bunun yanında, onu bir kenara bırakıyorum. Hani, gerçekten çok ihtiyaç duyduğum iletişim kurduğum günde 1 saati geçmiyordur yani. Onun dışında hep keyfi iletişimler ya da sosyal medya, eee, bir de bilgisayar ekranı var tabii ki hani, iş için, eee, ve okul için bakmak zorunda kaldığım ama hani, eee, e benim asıl dikkatimi dağıtan şeyin bilgisayar ekranı olduğunu düşünmüyorum çünkü, eee, bilgisayardan sosyal medyaya pek fazla ulaşmıyorum. Pek fazla değil, hatta hiç ulaşmıyorum. O yüzden hani, tamamen telefon benim.
Hı hı. Tabii. Anlıyorum. Tabii. Anlıyorum. Anlıyorum. Zaten, eee, çocuklar için bile, eee, yetişkinler için de geçerli bu, ııı, bir, iii, bilimsel bir veri yayınlanmış. Bu, uuu, hani, üretim yani üretim yapıyorsanız, ııı, ekranda bilgisayar, tablet, telefon fark etmez eee
Hı hı. Hı hı.
aslında zararı olmadığı söyleniyor. Tabii ki ışınlarının zararı var o farklı bir konu ama, hani, böyle sürekli, eee, onunla ilgilenmek, eee, zararı olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla, hani, iş için, eee, ayrılan vakitte bir zarar görünmüyor. Fakat bu s ııı, bağımlılık olan kısmı gerçekten, eee, çok zararlı. Peki, ekran kullanımından sonra, eee, nasıl bir histe oluyorsun? Yani mesela, ııı, zihnin dalgın mı oluyor, yorgun mu hissediyorsun ya da dinç mi hissediyorsun, nasıl hissediyorsun kendini?
Evet. Hımm, anladım. Hımm. Yani aslında hiç bunun üzerine düşünmedim, hiç bakmadım. Yani genelde o hissettiğim duygu çok zamanım geçtiği. Yani, hani, onunla gelen böyle bir pişmanlık, bir
Anlıyorum.
çok uzun süre baktım ya, keşke bu kadar bakmasaydım gibi bir duygu geliyor aslında. Yani benim bakmam hiç bakmamak istemiyor değilim. Bakmak benim için okay. Ya, bunu tabii ki de yapabilirim ama asıl problemim çok zaman harcamak. Biraz kontrolümün dışında olması, eee, ve dikkatimi sürekli dağıtıyor olması onun orada olması. Örnek veriyorum, ders çalışırken de alıp bakmak ya da, işte, işe bakarken de alıp bakmak gibi gibi şeylerin olması ama tam olarak kullandıktan sonra nasıl bir, iii, hissiyata bürünüyorum, eee, pişmanlık ilk aklıma gelen o oldu.
Anlıyorum. Elbette. Tabii. Anlıyorum. Anlıyorum. Eee, evet tabii çünkü şey oluyor, hani, çok da insan nasıl, eee, zamanın geçtiğini de fark etmiyor, eee, atıyor o ekranı kaydırırken. Eee, dolayısıyla evet sonrasında, hani, bakıp da o kadar vakit geçtiğini, eee, gördükten sonra gerçekten pişmanlık hissetmek çok, eee, normal bir şey. Eee, peki şey ekran, eee, kulla eee, yani, kullandıktan sonra, eee, hani, iş için de ayrıca bilgisayarı kullandığını söyledin. Odaklanmanda problem yaşıyor musun mesela işlerini yaparken?
Evet evet. Evet. Kesinlikle, yani, dikkatim çok çabuk dağılıyor ve, eee, odak sürem çok kısaldı aslında, yani, önceden 1.5 saat herhangi bir şey, eee, aklıma gelmeden, eee, tamamen odaklanmış şekilde çalışırken artık bu 0.5 saate, 40 dakikaya falan düştü. Bunun da sebebinin sosyal medyada, eee, tükettiğim içerikler olduğunu düşünüyorum aslında ve, hani, sürekli dikkatim dağılıyor yani. Bir anda gerçekten kontrolsüzce, eee, işimi yaparken bir bakmışım telefonu elime aydırmışım ve, eee, içerik kaydırıyorum. Hani, emm, kontrolüm dışında bir şekilde oluyor bunlar yani. Dikkatim o kadar dağılıyor. <giggles>
Anlıyorum. Kesinlikle. Anlıyorum. Hıh. Evet, çok haklısın aslında herkesin yaşadığı sorunlar. Eee, şöyle, bir şey olabilir. Şimdi, hani, bu bağımlılık bir alkol ya da, eee, sigara olsa, hani, tamamen hayatından çıkartıp eve sokmayıp, eee, bu şekilde bununla mücadele edip, işte, çeşitli yöntemlerle belki yenmeye çalışabilirsin. Fakat, eee, telefon olduğu için, eee, ya da bilgisayar olduğu için hayatından çıkartman mümkün değil sonuçta, eee, bir taraftan da iletişim, eee, aracı ol olduğu için. Eee, dolayısıyla, hı, bir anda da bunu, işte, azaltıp, eee, işte, "Tamam, ben yarın artık azaltıyorum." deyip normal hayata devam edip azaltmış bir şekilde, eee, devam edemeyeceksin. Eee, bunun için, ımm, her gün 5 dakika ile, eee, başlayabilirsin. Eee, belki bu bir hafta 5 dakika olur ama sonraki haftalarda bunu, eee, daha fazla sürelerle azaltarak, eee, belki hayatına bu şekilde sokabilirsin, eee, işine yarayabilir diye düşünüyorum. Ne dersin?
Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Hı. Hı hı. Yani, olabilir aslında ama tam olarak nasıl, yani, böyle, bir zamanlayıcı mı kurmalıyım sosyal medyaya bakarken. Çünkü, hani, dediğim gibi biraz, böyle, şey oluyor, ek eee, bilinçli bir şekilde olmuyor bu, uuu, işlemler. Yani, eee, bilinçli bir şekilde bir bakıyorum ki belli bir süre geçtikten sonra fark ediyorum ki onu telefonu elime almışım, belki 15-20 dakikadır zaten telefona bakıyorum. Hiç gerek yokken, hani, bildirim bile gelmemişken belki sosyal medyaya girmişim, geziniyorum. Hani, o yüzden zaman kurmak burada nerede aklıma gelir ya da o zaman kontrolünü nasıl yapabilirim, eee, onunla ilgili de biraz önerin olursa çok iyi olur.
Evet. Anlıyorum. Anlıyorum çok anlaşılır. Ben şeyi söylemek istedim aslında, 5 dakika mesela, her gün 5 dakika, eee, bakmayacaksın, eee, ekrana. Eee, hani, günlük 5 dakika olarak, yani, ilk haftaya 5 dakika olarak başlayıp daha sonra mesela yarım saat, 1 saat olarak, eee, şey yapabilirsin. Bakmama süresi bu 5 dakika.
Imm, anladım. Yani, zaten gün içe anladım. Gün içerisinde zaten bakmadığım 5 dakika oluyor. Aslında bunu deneyebilirim, hatta daha yüksek sayılardan bile başlayabilirim diye düşünüyorum, çünkü, hani, 5 dakika zaten bakmadığım oluyor tabii ki. Ama, hani, belki, böyle, bir yarım saatle başlayıp 45 dakika, 1 saat, 1.5 saat diye arttırarak gidebilirim aslında. Eee, bunu yapabilirim diye düşünüyorum, çünkü hem, emm, kontrol etmesi daha kolay olur hem de kendime ayırdığım bir süre de yaratmış olurum. Belki o süreleri başka bir şey yaparak da değerlendirebilirim aslında. Bana mantıklı geldi.
Yani, bakma süresi değil. <chuckles> Elbette. Kesinlikle. Evet, eee, tabii ki eğer kendini, eee, ama, hani, o bakmadığım 5 dakikalar oluyor demiştin ya, eee, bu şey, böyle, bakmak istediğin zaman bakmamak gibi 5 dakika yapabilirsiniz. Hani, elini atacaksın ya, o sırada tamam deyip, bırakıp, bir 5 dakika bakmayıp sonra alabilirsin. Belki, hani, bu bir süre sonra otomatik alarak senin hayatına yerleşmiş olabilir. Eee, bunun dışında da, şöyle, bir şey, eee, eee, düşündüm. Eee, senin için nasıl olur bilmiyorum. Eee, kendine, eee, günlük 1 saat, ekransız 1 saat ayırabilirsin. Ama burada da, hani, böyle, boş boş oturmak gibi değil de işte Tabii ki ortamına ve durumuna göre, işte, belki bir ılık duş alabilirsin, bir yürüyüş yapabilirsin, belki bir kitap okuyabilirsin ya da, eee, atıyorum, bir, eee, hoşuna giden müzik eşliğinde bir yemek yapabilirsin. Eee, bu şekilde, yani, tamamen, eee, sosyal medyadan, ekrandan uzaklaşarak kendine ait, kendinle ilgili bir, eee, saat belirleyebilirsin. Bunu da yine gittikçe, eee, arttırabilirsin, eee, daha sonraki haftalarda. Bu, işine yarayabilir mi sence?
Hı hı. Hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Olabilir yarar aslında tabii ki. Yani özellikle spor yaptığım zamanlarda belki telefonu, böyle, çok uzak bir yere koyup arada bildirim geldiğinde de bakmayabilirim. Çünkü spor nereden baksam günde 1, 1 saatimi alıyor. O 1 saatlik süreyi hem sporla doldurmuş oluyorum hem o anda da aslında, eee, o telefona bakmadığım 1 saati de yapmış oluyorum. Belki bu ikisini birleştirerek aslında günlük bu amacıma ulaşabilirim diye düşünüyorum.
Aynen. Tabii. Kesinlikle. Eee, dene denenebilir, iii, bir yöntem. E, bir de şöyle bir şey de yapabilirsin mesela ana sayfana sadece ö önemli uygulamaları koyup, eee, sosyal medya ile ilgili olanları sonraki sayfada bir klasörün içine koyabilirsin. Çünkü telefonu aldığında, işte, hangi uygulamaya bakıyorsan ilk onu gördüğünde otomatik ona gidecek elin. Hani, görmemek de belki bir, eee, seçenek olabilir. Eee, belki işine yarayabilir.
Hımm. Evet. Olabilir. Evet olabilir, aslında belki de telefondan, böyle, bir a bazı ayarları düzeltmekle başlayabilirim bu sürece. Çünkü dediğin gibi gerçekten görünce, yani örnek veriyorum bir mesaj geliyor, cevap vermem gereken bir mesaj. Telefonu elime alıyorum. Eee, mesajla işim bittikten sonra bir anda telefon elimdeyken muhtemelen gördüğüm için sosyal medya uygulamalarında da bir tur geziniyorum. Belki dediğin gibi gördüğüm yerde olmazsa, hani, hatta 2-3 sayfa sonrasına, eee, ana sayfadan daha sonrasına koyarsam, eee, dediğin gibi görmediğim için belki girme sıklığım da azalabilir. Bunu kesinlikle denemem ve yapmam gerekiyor sanırım. Öncelikli olarak bunu yapacağım.
Evet. Kesinlikle. Evet, işe yarayabilir gerçekten. Çünkü, hani, eee, bir şeyleri öğrenirken de, böyle, hani, yazmak önerilir ya. Eee, çünkü, eee, yazarken ya da, işte, bir plan yaparken onu yazdığın zaman daha, ııı, zihninde oluşur ve, emm, hani, daha, ııı, motive olabilirsin. Burada da olmaması belki seni daha, eee, iyi hissettirebilir. Hani, hemen oradan basma basmazsın belki.
I hı. Evet. Olabilir. Dediğin gibi zaten görünce, hani, istemsiz bir şekilde hiçbir zaman zaten gireyim de gezineyim demiyorum, eee, ihtiyacım yokken. Bir anda, hani, otomatik bir şekilde gerçekleşiyor ama dediğin gibi görmezsem belki bu otomatik alışkanlığın da üzeri önüne geçmiş olurum. Hem belki yerini değiştiriyor olmak da bu otomatikliğin önüne geçer. Yani, hani, sadece gözümün görmemesi değil ama elimin alıştığı yerde olmuyor oluşu bile belki o otomatik hareketin önüne geçmemde, eee, çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Gerçekten bunu deneyeceğim. Bununla birlikte hatta, eee, sen söyleyince aklıma geldi, bildirimlerimi de ayarlayabilirim aslında.
Anlıyorum. Tabii. Aynen. Kesinlikle. O da çok etkili oluyor. O bildirimler, yani, hani, bazen bambaşka bir yerden alakasız, yani, böyle, işte, bir mağazadan, eee, ya da bankadan geliyor ama yine ne diye baktığın zaman tekrar, işte, o telefon ele alınmış, işte, belki de orada bir, 1-1,5 saat geçirilmiş oluyor. Eee, o da ııı, m muhakkak ki etkileyecektir, eee, bildirimlerin kapatılması.
Hı hı. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani, eee, en azından özellikle dikkat dağıttığımız konusunda da çok etkileyen bir şey bildirimlerin gelmesi. Sonuçta o ekran açılınca, eee, insanın eline alası geliyor ve sürekli benim dikkatimi de dağıtıyor aslında ders çalışırken ya da işe bakarken. Belki böylelikle, hani, eee, bölünme sürelerim daha az olabilir, daha ya da kısa olabilir, daha az bölünebilirim diye düşünüyorum özellikle bildirimlerle. Gerçekten çok teşekkür ederim bu arada. Bugün çok güzel öneriler verdin bana. Eee, hepsini uygulamaya çalışacağım ve uygulayınca etkilerini de göreceğime çok inanıyorum. Çok teşekkürler.
Elbette. Aynen. Ha, sevindim. Umarım işine yarar. Ben de eee, faydalı olabildiysem çok mutlu olurum. Eee, ben teşekkür ederim.
Hoşça kal, kendine iyi bak.
Görüşürüz. Hoşça kal. Sen de.